うん、ちょっとうんうん。
なんか気持ちとか、うん、切り替える、なんかこうつ
あ、うーん、家族とは切り替えないですね。ま、どっちかってゆと主人が切り替えるかな。ま、主人がま、私の方はどっちかってゆと、口が立つ方だと思う女性なので、ま、感情に訴えるとことかもあると、ま、主人の方が少しお手上げになって、主人が、ま、こ、黙るとかうん、離れるとかになる時の方が多いかな、そういう場合だと。うーん。うんうん。
<laughs> うん。ああ、うん。 うん。 うーん。 うん、うん。 はい。触れてくれる。うんうん。 うんうん。 ああ、 ちもそうかもしれないです。向こうの方からこう、まあまあみたいな感じでちょっと面白いことを言ってきたり、もうこっちがプーンってなってずっと話さないでいると、向こうから折れてきたりするので、もうちょっとうーん、そういう時冷静にはなります。うん。
うん。 うんうん。 うんうんうん。 そうですね。で、私なんか、そう、主人の場合だと結構もう言い合いになったら、もう、ほんとに数秒で仲直りって言ったら変ですけど、普通に話し始めることができるので、あんまりこじれることは無いと言えば無いのかなって。そう、なんでねうん、思うそう。
うん。 あ、すごい。うん。 うんうんうん、うん。ありがたい。うん、そ いう タリティーの方、ありがたい、ほんとに。<chuckles> うーん。
うねえ、そうですね、なんねちょっとま、もう長年一緒にいるならではのこう、うん、自分の考えの伝え方みたいなのは、あるかもしれないですね、ほんとにもう、うん。なんで、ええ、はい、ありがとうございました。
うんうん。 うううん。 ううん。ふーん、なるほど。うん。